Alors je je viens te voir, un petit peu, heu, pour, heu, me délaisser d'un d'un petit problème. Heu, pour, heu, y avoir u une oreille et qui pourrait m'écouter, puis aussi me donner peut-être 2-3 solutions à à essayer. Hem, en fait, heu, voilà je suis j'ai j'ai une copine qui est, heu, assez, heu, prenante au au niveau du temps. C'est-à-dire que, bon oui on est en en relation à à distance, mais, heu, on se voit quand même assez souvent, hein.
D'accord. OK.
Heu, d'ailleurs c'est c'est assez intéressant parce que ça ça me pèse aussi un petit peu, c'est que je vais la voir assez souvent et pas vraiment, heu, l'inverse. Et, hem, en fait, heu, elle est, heu, elle est toujours dans le pays dans lequel j'ai fait mon Erasmus, hem, et, hem, donc heu, mais moi j'ai j'ai beaucoup d'amis qui sont restés là-bas.
D'accord, OK.
Et, heu, forcément, heu, je bah quand j'y vais j'aimerais, heu, la voir elle, certes, mais j'aime aussi j'aimerais aussi voir, heu, mes amis qui sont là-bas.
Hein. Ouais je comprends oui ce que tu ce que tu ressens là.
Ouais. Et elle a vraiment du mal à comprendre que bah, j'ai qui enfin c'est, heu, j en plus quand je vais voir mes amis, ça dure pas, heu, c'est c'est c'est pas 2 jours, hein, c'est 1 après-midi ou 1 matinée et après le reste du temps, je suis avec elle. Et elle est un peu du mal à à comprendre ça.
Et à à te laisser en fait, heu séparer, heu, les 2 qui plus le moment privé et le moment, heu, amical quoi.
Heu, ouais. Oui voilà, c'est ça parce que, heu, je sais que si je vais les voir ça ça va ça va être source de problèmes, quoi et moi j'ai pas envie de me limiter à aller voir mes amis. Heu, surtout, bah, c'est des amis qui sont à l'étranger, je les vois pas souvent, heu, donc, heu, ça me dérange un petit peu quoi.
Ouais, d'acc Eh oui, <smacks lips> je comprends bien et du coup, tu re tu ressens ce ce un un un besoin de plus de liberté ou plus d'espace, sans doute? Heu, dep ça ça fait longtemps que tu que tu ressens ce que tu as ce sentiment là?
Oui et non en fait. Heu, c'est-à-dire que c'est quand même assez récent parce que, hem, bon la relation commence à faire maintenant, hein. Ça va faire 1- 1 an et demi qu'on est ensemble et, hem, en fait je p m tu vois? Je vou Au début je me suis dit: «C'est normal. C'est normal la relation est récente. On n'est pas forcément beaucoup de fois ensemble, elle veut que je priorise, heu, e elle et c'est tout à fait normal» et je le concevais, hein, je le concevais. Il y avait pas de problème là-dessus. Par conte, heu, au bout d'un moment, je commençais un petit peu à me dire, heu: «Bon, bah, heu, oui, mais là, ça fait plusieurs é plusieurs mois, bien de ça fait 1 an qu'on est ensemble. Heu, je commence aussi à avoir des besoins d'aller voir mes amis, heu, assez maintenant on est ass on est ensemble depuis assez longtemps pour qu'elle sait que, heu, je bah, voilà la la vie reprend son cours». Enfin, je m pour tout te dire, je trouve qu'au bout d'un certain temps dans une relation, heu, ben, la la vie reprend son cours et le partenaire doit savoir que c'est si on passe un peu moins de temps, c'est pas une question de de manque de respect ou quoi que ce soit, c'est juste, que, ben, on a priorisé le partenaire pendant les 1ers mois de la relation et maintenant on a aussi envie de récupérer un petit peu une vie sociale, quoi.
D'accord. C'est ça et indépendamment de indépendamment du partenaire en question.
Tout à fait. Mmh, oui, oui. C'est ça, c'est
Effectivement et et du coup tu parlais de m de de vie, heu, à distance, hem, à à quelle fréquence en fait, heu, tu tu es confronté à cette, heu, à cette situation là avec ton avec, heu, avec ce partenaire?
Oui. Dans la situation où, heu, je peux pas aller voir mes amis?
Oui.
Ouais. Hem, bah, quand je suis là-bas, heu heu, tous les jours. <chuckles> C'est-à-dire que, bah, chaque fois que je vais aller modifier mes amis, heu, c'est un peu une, heu, c'est un peu la croix et la bannière. Et heu, hem, le pire, c'est, heu, c'est le pire c'est quand on n'est pas ensemble. J'ai envie de dire, le m m ça se passe mieux quand on est ensemble parce que, hem
Heu, voilà.
Heu, quand on est à distance, elle veut qu'on s'appelle tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps et par exemple, moi, au travail, quand je fais ma pause de midi, heu, voilà, je suis en stage dans une entreprise, heu, moi, heu, bon, ça, c'est mes choix perso. J'aime bien aller chercher mon petit sandwich et manger dans un endroit calme, heu, heu
Mmh. Tu as besoin de ta pause quoi.
J'ai besoin de ma pause et elle ne comprend pas que je n que je ne l'appelle pas pendant la pause.
C'est ça. Toi, tu as besoin de de de faire le vide, heu. Quel que soit le le sujet, <chuckles> tu fais une pause de ton travail et donc tu veux voir personne, tu veux être tout seul, te reconnecter à toi-même et et et voilà. Et du coup, vous en avez vous en avez déjà parlé ensemble? Vous avez déjà partagé un peu, heu, ce ce ressenti là ou ou pas du tout?
Oui. Bien sûr. Bah, j'ai essayé, mais c'est quand même compliqué parce que heu, je pense qu'il doit y avoir, heu, i de je je je sais pas trop son côté, mais je pense que déjà y avoir une dépendance affective ou une peur d'abandon, et cetera, parce que nos heu, je j'ai des appels qui sont planifiés avec elle. C'est-à-dire qu'on s'appelle, heu, une fois tous les une fois tous les jours, quand même. Mais ça, là, les appels que je viens de te dire, inopinés au milieu de la journée, c'est en plus. C'est, heu, elle elle m'appelle, elle comprend pas que j'ai besoin de mon temps libre, qu'a elle elle elle prend mon temps, en fait. Le fait que, heu, je dois toujours être au téléphone, heu, je peux je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, heu. Donc, heu, honnêtement, ça commence un petit peu à à me peser, quoi, parce que j'essaie de lui en parler
Oui. D'accord.
mais à chaque fois, heu, elle retourne la situation. Elle me dit que je l'aime pas, que j'en ai rien à faire de ce qu'elle ressent et cetera, quoi. Donc c'est un peu compliqué, hein.
Mmh mh. D'accord, ouais, ouais, je comprends je comprends là ce que <inhales> ce que tu ressens. Et m et m, et et et mmh, en même temps, hem, ce ce genre d'appel un peu inopinés, heu, toi, ça ne t'arrive jamais de de lui en envoyer?
Beh, non parce que, hem, en fait c'est
Tu respectes davantage les tranches horaires que vous êtes fixées, heu
Ben, mmh, oui et puis en fait, tu vois? Maintenant que tu me le dis, ça me fait réaliser quelque chose, c'est que c'est et ip j'ai pas envie de faire des appels inopinés. Parce que comme je sais qu'il y en a déjà 1 le soir, qu'elle va m'appeler dans la matinée ou qu'elle va m'appeler quelque part dans la journée. J'ai de t c'est ouais c'est c'est peut-être grave ce que je ce que je viens de réaliser, mais voilà quoi. J'ai j'ai pas envie de les faire ces appels inopinés. J'ai pas envie de parce que j'aime bien avoir j'aime bien avoir mon mon espace. J'aime bien avoir mon temps et, heu, ben, quand, heu, je suis en appel avec elle, je me dédie qu'à elle, mais par contre le reste du temps, bah, je j'ai aussi des choses à faire, j'ai aussi des passe-temps, des hobbies, heu, des gens à appeler, des amis à voir et cetera.
Oui. Mais tout à fait, oui et c'est pas parce que et comme comme tu dis tu vas être tu vas être, heu, tu vas te dédier à elle pendant, heu, ce laps de temps, comme tu vas te dédier, heu, heu, à ton sport préféré, heu, de 6 à 8, heu, le mardi soir comme, heu. Hein? Voilà et donc c'est une c'est une manière pour toi d'être, heu, d'être, heu, au contraire, heu, super présent donc, heu, heu, je pense que tu as pas à culpabiliser de de ça, hein. Hem, bon par contre, je sais pas, heu. Il y a il y a peut-être des, mmh, je peux peut-être te suggérer quelques façons un peu, comment dire? Heu, calmes et respectueuses d'exprimer un peu quand même ce ce sentiment là, heu, heu, que tu que tu ressens, heu, sans que ça puisse la la vexer, tu vois?
Mmh. Exactement. Mouais. Mmh mh. Ouais, je veux bien. Mouais, si tu as 2-3 conseils comme ça, ça ça m'aiderait pas mal.
Hem, parce que, elle elle de son côté elle a elle a peut-être aussi des activités, heu, qui lui sont propres, heu, heu, qu'elle, heu, mmh, qu'elle fait, heu, sans penser à toi à ce moment-là ou sans penser à quoi que ce soit d'autre. Peut-être que c'est un un moyen de de de de connecter sur le sur le suje, non, tu crois pas?
Mmh. En fait, le problème c'est que malgré, heu, tout ça, je a p les dans une une routine très en fait, elle, elle est sur la fin de son master. Hem, elle a beaucoup de de travail, elle a un travail, elle a un poste assez important quand même, pour, heu, pour une thèse de fin d'études et heu, elle est très dans un métro, boulot, dodo et en fait, il y a pas de il y a pas d'activité. Elle fait pas de sport ou elle va pas marcher enfin, si, elle va marcher de temps en temps, heu, mais voilà, il y a pas grand-chose. Ah et
Mmh mh. Ouais, ouais et et et toi, tu tu imaginerais un un rythme idéal justement dans dans cette relation?
Moui. En fait, un un rythme idéal pour moi, tu vois, ce serait un un appel tous les 2 jours. Heu, parce que, bah, déjà, en fait, si on s'appelle tous les jours, heu, bah, heu, c'est sans sans vouloir me dénigrer, heu, je suis pas Batman. J'ai dis, s il m'arrive pas des trucs, heu, de fou tous les jours donc, heu, bah, ou elle elle se commençait à mentionner que les discussions devenaient un peu vides, mais si on s'appelle tous les jours, bah, et d qu'est-ce qui s'est passé depuis moins de 24 heures? Bah, écoute, heu, je sais pas, heu, pas grand chose, quoi. Tu as rien de nouveau sous le soleil. Alors qu'un appel tous les 2 jours, bah, là, déjà, heu, il peut se passer des choses qu'on a envie de partager à sa partenaire heu avec heu donc, heu, ça serait un rythme idéal pour moi. Ça serait un rythme idéal pour moi également pourquoi? Parce que ça me permettrait de faire mes choses sans m me frustrer. Parce qu'en fait ça me frustre d'avoir un appel tous les jours parce que je peux pas autant me détendre que je veux, je peux pas faire autant de sport que je veux. Heu et donc tout ça, au final, ça sur la ligne, ça finit par, heu, tendre sur la relation, quoi.
Pas grand-chose, peut-être? Et oui, tout à fait. Mouais, j'imagine, j'imagine et tu crois que, hem, ta partenaire, justement, heu, cherche pas à combler peut-être, heu, heu, un manque, une un une peur ou un sentiment, je sais pas, d'insécurité qui qui pourrait qu qu'elle vient, heu, qu'elle vient combler justement par, heu, par ses appels et peut-être même par les appels inopinés?
Mmh mh. Ouais, tout à fait. Je pense honnêtement, heu, que tu as raison. Maintenant que tu me dis ça, ça ça fait un petit peu sens quand même, hein. Heu, je pense qu'on est sur, heu, je pense que ma partenaire elle, elle elle doit sûrement avoir, ça que les appels inopinés permettent de la rassurer avec le fait que je je mmh après je ne sais pas ce qu'elle s'imagine dans sa tête, mais bon, à part heu: métro, sport, heu, travail. Heu, je fais pas grand chose d'autre! Heu, mais, heu, oui ça doit sûrement la mmh sûrement la rassurer. Et maintenant que j'ai ton point de vue là-dessus, heu, ça me permet de réaliser que oui, je pense qu'il doit y avoir quand même une une partie, heu, de d de de de ça quoi, et tu penses que je pourrais comment lui amener, pour qu'elle arrête d'être heu d'avoir ce sentiment d'insécurité?
Mmh. Alors, si c'est réellement un un sentiment de oui un sentiment de d'insécurité, heu, c'est peut-être, heu, de lui faire passer un message, heu, mais vraiment, heu, de manière, heu, super, heu, <chuckles> super douce, heu. C'est de dire, heu, voilà je sais pas: «J'adore passer du temps avec toi, vraiment nos moments ensemble, heu, ça, heu, ça ça compte beaucoup pour moi. Mais, en même temps, bah, je me rends compte que j'ai aussi, heu, besoin d'un petit peu de temps pour moi, tu comprends? Heu, pour me ressourcer, pour me recentrer et pour être, heu, encore plus disponible, heu, avec toi».
Mouais. Moui. Mouais, ouais, ouais, tout à fait.
Voilà par des des p des petits échanges comme ça, assez doux, tu vois? Où tu vas quand même pouvoir poser, heu heu, bah finalement tes tes propres limites mais, heu, en en en douceur quoi sans, sans blâmer évidemment.
Mmh mh. Ouais. Bien sûr. Ouais, j'y avais pas du tout pensé, et c'est vrai que c'est c'est très intéressant, et je pense que je vais essayer ça. Et ça, c'est grâce à toi. Donc merci beaucoup de m'avoir guidé et puis de m'avoir écouté. Ça m'a fait du bien de t'en parler.
Et bien écoute, heu, avec plaisir, heu, tu sais que tu sais que tu peux compter sur moi, heu, si tu as si tu as besoin d'en reparler à nouveau.